Ờ, nếu mà khuya nhất đi là như tối qua, tối qua chắc là 3:00 sáng mình mới ngủ đấy bạn ạ.
Trời ơi, trễ vậy! Hiểu nha, tính ra là cú đêm đó ha.
Ờ. Ừm. <chuckles> Cuộc sống về đêm mà.
Rồi, cũng khó thiệt. Rồi, vậy thì, kiểu như, bây giờ đi, thì mình cũng có lời khuyên cho bạn á là bạn nên điều chỉnh lại cái giấc ngủ buổi tối trước đi bạn ơi. Ví dụ như bây giờ bạn ngủ từ, à, <chuckles> 3:00 sáng mới ngủ, đúng hông? Thì bạn lùi từ từ thôi, 2:00, 1:00, rồi 12:00, nói chung là lùi xa mà thành 11:00 là hợp lý nha bạn. Ừm, bạn nghĩ là bạn có làm được, ừm, cái công việc đó hông?
Đó. Ừm. Ừm. Ồ! Ừm, chắc là mình cũng sẽ lùi dần dần đấy bạn ạ, chứ còn á, từ 3:00 mà, ờ, về 11:00 là nó cũng hơi khó khăn, ừm, khó khăn với mình. Ừm, chắc là mình cũng sẽ, ờ, sắp xếp công việc nó hoàn thành trước 11:00 như bạn nói để có thể ngủ sớm. <laughs> Ừm.
Hơi khó đó. Ừ, đúng rồi. Ừm, đúng rồi. Ừm, đồng ý nha. Nhưng mà mình có gợi ý cho bạn á, là sắp xếp công việc trước 10:00 đi bạn ơi, ờ, tại vì cái khoảng thời gian mà từ 10:00-11:00 á, là bạn cũng không nên đụng điện thoại, hay là máy tính hay là thiết bị điện tử nha bạn ơi. Lúc đó đó, thì mình có lời khuyên cho bạn là bạn đi chuẩn bị đồ ăn sáng đi, à, kiểu như, bạn chế biến sẵn, bạn sơ chế sẵn mà để tủ lạnh đó bạn. Đó, rồi sáng hôm sau là bạn có nguyên vật liệu để bạn làm ăn sáng nó nhanh gọn luôn thì bạn sẽ đỡ bị lười, đỡ ăn ngoài đó bạn.
Ơ. Uầy, ê, cái này hợp lý bạn nha. Tại vì, ừm, buổi sáng ấy, khi mà mình, ờ, ờ, có những ngày mà mình dậy sớm như mình nói đấy, là mình cũng mất một khoảng thời gian để mình suy nghĩ rằng là, ờ, sáng nay mình nên ăn gì nhỉ? Ờ. <laughs> Ưm, mất thời gian. Ừm, hiểu quá mà. <laughs>
Ờ. Ừ, ừ. Ăn gì, đúng hông? Ờ, đó cái tình trạng này phổ biến lắm, đúng rồi, mình hiểu mà. Ừ, đó bởi vậy, nên là bây giờ á, bạn vừa chuẩn bị như vậy á, là bạn vừa, gọi là, thư giãn luôn đó bạn, kiểu như, bạn hổng có đụng điện thoại nè, thì đầu óc của bạn nó cũng hông có bị căng thẳng quá mức á bạn. Đó, chứ bạn nhiều khi bạn nằm bạn lướt điện thoại là lướt tới sáng thiệt chứ hổng có vụ đi ngủ 11:00 được đâu. Đó, nên là bạn cứ ngắt hết đi, ừm, bạn đi chuẩn bị đồ ăn nè hoặc là bạn, gọi là, chăm sóc da dẻ đó, ừ, skincare nè, đó. Nói chung là những cái nào mà không đụng điện thoại càng tốt nha bạn.
Ưm, ừm, ừm. Trời ơi, đúng thật.